Allora, ehm, nel weekend, uhm, dipende, perché, uhm, come dicevo poco fa, essendo sportiva, tendenzialmente, io mi alleno anche nel weekend, quindi per me, l'attività fisica non è un qualcosa che devo fare, perché magari tutti fanno e dicono che è qualcosa che fa star bene, quindi va fatta. No, io lo percepisco il benessere, quindi sono entrata in quel loop di ricerca di, mhmm, dopamina, ossitocina e tutti quegli ormoni del benessere, che il mio corpo li richiede e io li prendo esclusivamente con l'attività fisica. Quindi ne ho bisogno, è quasi come diventata una droga. Quindi nel weekend eh, sì, nel weekend avendo anche più tempo, mi alleno anche di più. Quindi se andiamo a fare un'associazione sull'al alimentazione, allenandomi di più, ho anche più calorie disponibili. Quindi se anche mi concedo quel fantomatico sgarro, io non sto sgarrando, perché, effettivamente, quelle calorie disponibili le ho. Poi, okay, va bene, a nutrienti, bisogna andare a vedere cosa è più sano e cosa lo è meno, ma, tendenzialmente, io ho trovato anche lì, ehm, cosa mangiare, che sia salutare anche nello sgarro, perché ad esempio 1 pizza 1 pizza, il sabato sera, la domenica sera, a maggior ragione, se ho appena fatto 1 ora e mezza di allenamento
Ah. Ah-ah. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Certo, chiaro. <chuckles> Sì, <laughs> se vogliamo dirla così. Ah, addirittura. Ah, ah, ah. La cosa in più. Certo. Mh-mh. Salutare, energetico. <chuckles> Io la pretendo, giusto? <chuckles>
me la concedo ovviamente. Però, ho trovato quei luoghi dove ci mettono una cura particolare, perché, magari, utilizzano il lievito madre, le farine sono integrali, le materie prime sono, mhmm, reperite appunto dai contadini, come il pomodoro e quant'al quindi io faccio attenzione sempre su questo, anche nello sgarro.
Ah-ah. Sì. Sì, pr e per fortuna, ci sono tanti posti che, comunque, fanno attenzione e sono più vicini, insomma, a persone che ci tengono all'alimentazione. Bene, guarda, a me ha fatto veramente piacere parlare di questo tema con te, ehm, davvero interessante il tuo punto di vista.
Eh, certo.